Ờ, trước đó thì mình cũng có, ờ, đứt dây chằng chéo ở bên chân trái, nhưng mà sau đúng rồi, nhưng mà sau khi mình đi phẫu thuật về á thì, ờ, mình cũng hoạt động lại được tầm 80-90% không không đạt được đủ một trăm phần trăm nhưng mà cũng đạt được đúng rồi, thì mình hổng có đánh giá đó là vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng mà mình nghĩ đó là tiền sử chấn thương của mình, cần phải lưu ý, ờ, khi mà mình đi tập gym và mình luôn nhưng mà một phần là mình đi tập gym, à, cũng do vậy á là mình giảm lại cái phần chơi thể dục để tập gym là mình thấy gym nó cũng khá là an toàn.
Ồ, ở chân hả? Ừm. Cũng tạm tạm thôi. Ồ, đúng rồi. Ừm.

Ờ, mình thì hông có bận mình thì bận rộn nhưng mà mình lúc nào mình cũng dành được 1 tuần thì mình ít nhất mình cũng sẽ tập được tầm, ờ, 5 buổi, 5 buổi hoặc là 4 buổi, chứ mình cũng hổng có bỏ nhiều ừm. Thì mình lúc nào mình mình dự định á là, ờ, trong tuần sau thì mình sẽ tập 4 buổi nè, vầy trong vòng khoảng, ơ, 1 tiếng tới 2 tiếng, 1,5 tiếng, 2 tiếng. Tại vì mình thì khá là thích cái việc mà mình tận hưởng cái việc tập á mà cái việc mà nó khiến mình mệt á, thì mình dự định là mình sẽ tập trong cái khoảng thời gian đó luôn, là từ 1,5 tiếng cho tới 2 tiếng luôn.
Ờ. Thế là cũng được rồi. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Được. Vậy thì nhá, ờ, cái việc mà bạn đi tập gym này này, bạn đi một mình hay là, à, có bạn bè đi cùng? Hoặc là đôi khi nhá, bạn đến phòng gym ấy, à, bạn có bao giờ cảm thấy rằng là nhiều người xa lạ vậy thì bạn sẽ ngại tập không? Về cái vấn đề là, ờ, tâm lý ngại ngùng ấy, ưm, bạn có không?